Şöyle: Bence sosyal medyadaki, eee, birçok şeyler, ııı, algı yönetimi. Yani, ımm, hiç kimse, eee, sosyal medyada olduğu kadar mutlu ya da, eee, ne bileyim, her şey mükemmel, eee, değil. Birçok mesela, hani, yine spordan örnek vereyim, hani, emm, insanlar spor yaparak bir yerlere varmaya çalışıyor. Mesela doğal yollardan olsun ya da ne bileyim başka, eee, destekleri olarak olsun ya da, eee, ameliyatla olsun. Yani, bence bunların hepsi normal, hani, eee, kabullenilebilir ama sosyal medyada genelde insanlar, mesela, eee, çoğu işte, eee, fotoğrafını düzenleyerek ya da, eee, belli başlı ameliyatları geçirip daha sonra bunu sanki normal, hani, eee, doğal bir şeymiş gibi göstermeye çalışıyorlar. Hani, ben şu, şu spor programını yaptım, eee, sen de yaparsan hani, bu şekilde sana, ııı, satış yapmaya çalışıyor, seni kandırıyor, yalan söylüyor ve sen de hep hayalinde şey oluyor: Ya, tamam, ben bunu bu kadar yaparsam, ııı, ben de aynı şekilde gözükeceğim, eee, ama diğer şeyleri hiç düşünmüyorsun, genetiği düşünmüyorsun. Ya, bu karşıdaki kişi, eee, fotoğrafını değiştirmiş mi, değiştirmemiş mi, eee, ne bileyim, ameliyat. Bunların hiçbirini bilmiyorsun, sadece buna inanıyorsun, ımm, ve bu sana, eee, bence bir yandan da, eee, yanlış, emm <tsk> umutlar vererek, hani, eee, seni demoralize edebiliyor daha sonrasında mesela.
Hımm. Hı hı. Tabii. Evet. Evet. Hıı. İnanılmaz gerçekten. Hı hı. Hı hı. Evet. Evet. Çok, çok doğru. Evet, bir rekabet kültürü var ve herkes birbirini bu hızla ölçüyor. Yani, eee, küçük adımlar biraz fazla mütevazı kalıyor galiba. Yani Hı hı, evet.
Maalesef. Evet, çünkü onlar oraya atlıyorlar ve sen de ona atlamak istiyorsun ama bu mümkün değil aslında. Hani, senin gitmek istediğin yolla mümkün değil. Eee, sen aynısını yapmaya çalıştığında ve, eee, aynı adımları gerçekleştirip yapamadığında, bu diyo diyorsun ki, "Ben hata yapıyorum, ben yanlış yapıyorum." ama oysa arkada farklı, ııı, şeyler dönüyor, yani.
Tabii. Hı hı. Eve, eve. Evet, başka bir durum var. Yani, 3 günde hayatıma sihirli bir değnek değ gibi bir şey aslında herkes için aynı değil. Ayrıca sağlıklı da değil zaten bu senelerdir bilim insanlarının araştırıp ortaya koyduğu birtakım araştırmalar sonucu da ortaya çıkan bir şey. Ya, operasyonla da olabilir ama operasyonlar ne kadar sağlıklı bu da tartışılır, elbette. Yani, küçük adımlar her zaman kıymetli.
<chuckles> Kesinlikle, mümkün değil. Evet, öyle. Doğru.